Ah, beda s beda banget, Bang, <laughs> memang saya dari hobi sih jadi, eee, ada bawaan-bawaan gitulah sedikit-sedikit kan, mmm, cuma ama saya nggak nggak nggak jalan tuh, Bang.
Beda Bang. Mmm, tapi, kalau namanya profesionalitas kan, eee, harus ada tanggung jawab yang dipikul, sementara kreativitas ini bukan sesuatu hal yang bisa diukur pakai penggaris atau ditanya kayak kita pesen bareng sama JNT kira-kira kapan datangnya, kan nggak bisa juga, nah kayak gitu. Terus kayak gimana nih kalau misal udah mentok kamu cari memang ada inspirasi tapi nggak yang signifikan bukan sesuatu itu. Memasang apa ya ibaratnya, buat langsung meraih pensil atau pulpen atau spidol kalau perlu gitu, nah, cuman tapi ada lah sedikit-sedikit nah itu gimana tuh?
Hmm. Pastinya. Betul betul betul. Ah. Mmm, heeh, gak pasti gak pasti, Bang. Ya. Oke oke. E oke. Oke o Nah, ini analoginya ke lukisan tadi, Bang, jadi kalo kalo, eee, pelukis itu mau cepat dia pake cetakan tuh, Bang. <laughs>
Mmm. <laughs> Ya ya ya, paham paham.
Jadi, ini mirip, Bang, di musik itu mirip, Bang, jadi setiap apa ya keluaran musik itu rata-rata, Bang. Itu kan ada file ininya, Bang, file MIDI dia, Bang, tau, Bang, file MIDI itu apa?
Mmm? Pernah dengar pernah dengar tapi untuk, eee, pemahaman yang totalnya nggak, jug nggak ini juga gimana tuh?
Pernah denger kan? Eee Jadi, kalo kalo Abang liat di acara kawinan gitu kan dia kan keyboardist-nya itu kan bisa mainkan lagu gitu, kok mirip di keyboard-nya bisa mainkan musik kayak gitu kan, itulah mereka pake file MIDI, heeh, file MIDI-nya, jadi file MIDI itu, eee, isinya aransemen musik, Bang, aransemen musik dan kalau kita bawa ke misalnya ke komputer gitu kan, kita bisa utak-atik lagi tuh aransemennya, bisa dimainkan, kemudian kita bisa pindahin lagi ke alat musik lain gitu kan nah, nah, terbayang kan, Bang, kan kayak mana kayak mana teknologi sekar
Mmm. Mhm. Oh, itu MIDI tuh? Mmm. Mmm. Mmm. Bisa dimainkanlah tuh. Oh. Jadi nggak mati dia ya? Bisa apa, dinamis dia ma sifatnya.
Iya, jadi dinamis gitu jadi kalo seandainya saya liat, eee, saya gak bisa mulai, ya udah saya surfing aja doom scrolling gitu kan cari-cari apa, eee, <laughs> musik yang satu aliran, satu genre, saya cari di internet oh ada file MIDI, ah pas nih pas nih, ambil terus, ah gitu jadinya, Mas.
<chuckles> Berat, berat ya, Bang? Iya. Iya. Mhm. Hmm.